ครับ ก็พอเข้าใจความรู้สึกของคุณนะครับผม อ่า ขอบคุณนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ย ก็แรงบันดาลใจไม่ได้หายไปไหนหรอกนะ แต่อาจจะแค่บางครั้งกำลังรอ ให้เราชะลอหันกลับมาฟังตัวเองไหมครับผม เพราะว่าการ การ เขาเรียกว่าทำอัลบัม การเล่นดนตรีเนี่ย ต้องใช้ความรู้สึกและใช้อารมณ์ ใช่ไหมครับ?
อือ อืม ครับผม
แต่ก่อนอื่นเนี่ย อะ ผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ? คุณ อ่า ได้เริ่มงาน งานในด้านนี้เนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับผม?
อ๋อ ก็นานมากแล้วครับผม ก็ทำมาตั้งแต่ โอ้โฮ ตั้งแต่เด็กเลยเนาะ ถ้าพูดตรง ๆ ก็ประมาณ 10 ขวบ 12 ขวบ ตอนนี้ โอ้โฮ! ก็ประมาณ 30 ปีแล้วครับผม แต่ว่ามาทำเป็นงานอดิเรกนะครับ คือเราก็ไม่ได้กะจะแบบทำเพื่อที่จะแบบ โอ้โฮ โด่งดังอะไร อะไรอย่างงี้ เราทำเพราะเราสนุกกับการทำอันนี้ของมัน เราชอบดนตรีอยู่แล้ว อย่างเงี้ยครับ เราก็เลยแบบ เออ อยากทำขึ้นมา ไม่ได้ต้องการจะดัง ไม่ต้องการเงิน ไม่ต้องการอะไรจากพวกนั้นเลยครับผม อือ
อืม อา โอเค <chuckles> ครับ แล้ว แล้ว แล้ว อ่า เคยส่ง เดโม ตามค่ายหรือว่า อ่า ศิลปินไหมครับผม?
อา ไม่ครับ เหมือนที่บอกว่า เราทำให้ตัวเองก็เลยเหมือนกับว่า อะ ทำ เปิดฟัง แล้วก็ดูว่ามันไปถึงไหน ถึงไหน ถึงไหนแล้วเฉย ๆ อาจจะลงในยูทูบบ้าง หรือว่าลงในแบบอันนี้บ้าง แต่ว่าลงก็ลงเพื่อตัวเองเนาะ คนดูก็มีบ้างครับ แต่ว่า แต่ว่าเราก็ไม่ได้เหมือนกับว่า ว คาดหวังอะไรอยู่แล้ว เราก็มีความสุขกับการทำเพลงของเรา เราก็มีความสุขกับกระบวนการมากกว่า ไม่ได้มีความสุขกับผลลัพธ์ที่ อะ คนชอบไม่ชอบ อะไรอย่างงี้เนาะ อืม เป็นแนวนั้นเสียมากกว่าครับ
อืม ครับ โอ้! โอ้โฮ! ครับ อืม ครับ โอ้โฮ เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผม แล้วผมอยากจะถามอีกข้อหนึ่งครับผม อะไรมันคือ ร คือแรงบันดาลใจ เพราะอะไรคือมันได้ ได้ ได้จบลงอะครับผม? พวกแรงบันดาลใจพวกนี้อะครับ ทั้ง ๆ ที่แบบว่าผมว่าคุณนั้นรักนะครับในการสร้างดนตรี สร้างสรรค์ผลงานเนี่ย อ่า แล้วเพราะอะไรมันถึงได้ ได้อยู่ ๆ ถึงได้ดับไปอะครับผม?
อืม คือ